Ừm, đúng rồi.
Mình, ờ, mình và bạn ấy mất kết nối với nhau thì thực ra là nó là cái nguyên nhân khách quan thôi, chứ còn tình bạn thì mình vẫn vãi giữ giữ tình bạn như vậy. Ừm, mình thấy rất là hay đó.
À, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, thì mình cũng hi vọng á, là bạn cũng sẽ có được cái cách kết nối lại với bạn của bạn. Mà giả sử á nha, trong cái trường hợp á mà bạn của bạn còn hơi hơi e dè một chút xíu hoặc là h có những cái phản ứng nào đó mà không được như bạn mong đợi á, thì mình nghĩ là bạn cũng đừng có buồn. Tại vì cuộc sống này thay đổi mà, người khác cũng thay đổi, chính bản thân bạn đôi khi còn thay đổi nữa mà, nên là mình chỉ có thể làm tốt nhất cái điều mình có thể làm thôi, mình không thể nào kiểm soát được cái hành động của người khác, nên là bạn hãy thử mở lòng kết bạn mới xem sao. Ừm, hãy cho mình cơ hội để kết bạn thêm nhiều bạn mới nữa và dần dần xây dựng cái mối quan hệ với bạn mới, song song kết nối lại với bạn cũ ấy, để cho bạn, ờ, bớt bớt cái, gọi là, áp lực trong cái việc tìm một người bạn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.